เฮลโล สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ?
สบายดีค่ะ แล้วคุณล่ะคะ?
อา วันนี้ก็รู้สึกว่า ก็ดีนะคะ แล้วก็วันนี้อากาศร้อน ๆ นิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าเหมือนตอนแรกรู้สึกว่า เหมือนฝนจะตกอะค่ะ แล้วก็ไม่ได้ตก ก็รู้สึกว่าร้อนนิดหนึ่ง ใช่ค่ะ ค่ะ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลาแบบว่า เอ่อ ในแต่ละวันน่ะค่ะ ในชีวิตประจำวันน่ะ ของคุณนี่แบบมีวิธียังไงบ้างคะ ในการแบบรักษาความสุขในชีวิตประจำวันน่ะค่ะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ส่วนของเรานะคะ ก็จะมีวิธีการรักษาความสุข คือเราจะตื่นแต่เช้า กินอาหารให้ตรงเวลา แล้วก็ออกกำลังกายเพื่อให้ฮอร์โมนสมดุล จะได้รู้สึกว่า อะ ชีวิตประจำวันมันเริ่มดีขึ้น ประมาณนี้ค่ะ แล้วของคุณล่ะคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็ปกติ คือถ้าจะแบบรักษาความสุข ใช่ไหมคะ ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่า การที่เราทำงานอะค่ะ ในแต่ละวันมันก็จะมีความเครียด หรือว่าความเหนื่อย ใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็จะมีอาจจะเป็นการดูยูทูบ ดู TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่ทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้น ก็คืออาจจะดูเป็นคอนเทนต์แบบพวกนางงาม ดูคอนเทนต์ท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราชอบนะคะ ก็รู้สึกว่าพอรู ดูแล้วก็ได้ความรู้ แล้วก็ได้แบบ เอ่อ ทำให้เราผ่อนคลายด้วย แบบว่าไม่เครียดจนเกินไป
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม เหมือนเรามีความสุข
อ่า ใช่ค่ะ ก็ เอ่อ อาจจะได้ความรู้แบบด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์อย่างงี้ด้วย เพราะว่าการดูคอนเทนต์ท่องเที่ยวก็รู้สึกว่า มันก็ เอ่อ มัน จ เขาจะมียูทูบเบอร์ที่เป็นแบบว่าสายท่องเที่ยวค่ะ ก็อาจจะไม่ได้เป็น
ค่ะ ค่ะ
เป็นท่องเที่ยวจ๋าเกินไป ก็จะมีแบบ รู้สึกว่ามีความตลกอะไรในนั้นด้วย ก็รู้สึกว่าทำให้เรามีความสุขอะค่ะ ในการดูคอนเทนต์พวกเนี้ยค่ะ ใช่ แล้ว แล้วของคุณที่ ที่ บอกว่า เอ่อ กินอาหารให้ตรงเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง ๆ มีแบบ?
ค่ะ
เป็นดูยูทูบ ดู TikTok อะไรอย่างงี้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมคะ?
ก็อาจจะมีเวลาดูยูทูบ TikTok ค่ะ แต่ว่าเวลาเหนื่อย เราก็จะเหมือนเป็นคนรักสุขภาพ เขาก็จะออกกำลังกาย ดูแลตะอะ ดูแลตัวเอง เพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรง จิตใจเราก็แข็ง แข็ง แข็งแรงด้วย ก็เวลาเครียดหรือเหนื่อยก็จะออกกำลังกาย หรือว่าไปเจอกับนักเรียนประมาณนี้ค่ะ เหมือนพูดคุยกับนักเรียน แล้วก็เน้นการออกกำลังกาย แล้วก็ รับรู้ รับรู้ความรู้สึกของตนเอง แล้วก็พยายามไม่กดดันตัวเอง เพราะว่าเวลาดูคอนเทนต์น่ะค่ะ รู้สึกว่าเราสมาธิสั้นมากขึ้นก็เลยพยายามเลี่ยง เลี่ยงในการออกกำลังกายประมาณนี้ค่ะ เป็นเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ค่ะ แล้วของคุณล่ะคะ คิดว่าเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตทั่ว ๆ ไปกิจวัตรจะ ประจำวันน่ะค่ะ ทำให้เรามีความสุขไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เอ่อ เรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ก็ รู้สึกว่า จริง ๆ มันก็ มีความสุขได้นะคะ แบบว่า ก็อาจจะเป็น การที่ดูยูทูบ ดู TikTok เนี่ยแหละค่ะ แล้วก็จะมีแบบ การดื่มชา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือส่วนตัวก็จะชอบแบบ ดื่มชานะคะ ใน ในชีวิตประจำวัน เพราะว่า รู้สึกว่า มันก็เป็นอะไรที่เราชอบ แล้วก็ได้ดื่มอะไรที่มันเย็น ๆ หวาน ๆ ก็สดชื่นดีค่ะ ก็อาจจะมองว่า เป็นเรื่องเล็ก ๆ นะคะ ที่เราแบบว่าสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันน่ะค่ะ ก็ส่วนใหญ่ ก็จะดื่มเป็นแบบพวก
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ
ชาผลไม้ หรือไม่ก็เป็นชาแบบชาดอกไม้อะค่ะ ชามะลิ อะไรเงี้ย เพราะว่ารู้สึกว่า เหมือนสมัยก่อนก็จะดื่มเป็นชานม อะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่าเหมือน ตอนนี้ก็อาจจะ concern เรื่องน้ำหนัก อะไรอย่างงี้ มากขึ้นก็ทำให้แบบว่า เอ่อ ดื่มเป็นชาที่มันใส ๆ ก็อาจจะสุขภาพดีกว่าค่ะ ใช่ แล้ว แล้วของคุณน่ะค่ะ แบบว่า
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
เหมือน เหมือนที่บอกว่า เอ่อ ดูยูทูบ แล้วมันอาจจะทำให้แบบสมาธิสั้น อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็อาจจะเน้นไปทางแบบไปเจอนักเรียนเจออะไรที่ ที่แบบว่า อย่างตอนนี้คุณทำงานเป็นครูเหรอคะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ
อ๋อ แล้วก็คือเหมือนแบบว่าได้สอนนักเรียนอะไร ก็ทำให้รู้สึกมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะ?
ค่ะ
อืม
ส่วนของเรานะคะ เรื่องเล็ก ๆ ก็คือเหมือนกันเลยค่ะ ก็คือดื่มชา เพราะว่าน้ำตาลก็ทำให้เราอารมณ์ดี แบบน้ำตาลมีผลมาก ๆ เลย แล้วก็ชอบดื่มชาเหมือนกันวันละหลายแก้ว แล้วก็รู้สึกว่า น้ำตาลพุ่งรู้สึกเป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ว่า อะ อย่างน้อยเราซื้อความสุข แม้ แม้ว่าน้ำตาลจะพุ่งก็ตาม ประมาณนี้ค่ะ เป็นสิ่งเล็ก ๆ นะ แค่ วันนี้เรารู้สึกเครียด แล้วก็ซื้อชาไข่มุก แล้วก็มีความสุขได้แล้ว ประมาณนี้ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ดีเลยค่ะ ก็ ก็รู้สึกว่าเหมือน <tsk> เอ่อ ก็เห็นด้วยนะคะ เพราะว่าน้ำตาลมันก็เป็นแบบ ของหวาน ทำให้เราแบบมีความสุขได้ แบบเขาก็จะมีคนที่ บางคน ที่เขาทำคลิปใน TikTok ในอะไร ที่มาล้อเลียนว่าแบบ เอ่อ งดน้ำตาลกี่วัน ๆ แล้วมันก็จะดูแบบเครียดขึ้น เครียดขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ เพราะว่า ก็นั่นแหละค่ะ ก็ ถือว่าเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถแบบทำได้ในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วก็ เอ่อ ของตัวเองก็อาจจะมีเป็น
ค่ะ ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม
การไปกินข้าวกับเพื่อนอะค่ะ การไปแบบ พูดคุยกัน ก็จะแบบมีนัดกันหลังที่จาก เพื่อนแบบเลิกงานน่ะค่ะ ใช่ ก็มีนัดกันไปกินข้าว ไปเดินเล่นในห้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า
อืม ค่ะ ค่ะ
เป็นสิ่งที่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ว่าการทำพวกนี้อะค่ะ มันก็จะทำให้เหมือนเราได้พูดคุยกับเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนแบบว่าเหมือนสารทุกข์สุขดิบอะค่ะว่า ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วก็เหมือน เอ่อ ทำให้เรามีความสุข เพราะว่าเพื่อนก็จะแบบให้กำลัง ใจเรา อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แบบว่า
ค่ะ อืม อืม ค่ะ
เว เวลาเรามีเรื่องเครียด ๆ หรือ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อน เพื่อนก็จะมีเรื่องเครียด ๆ ก็จะมาแลกเปลี่ยนกัน คุยกัน ให้กำลังใจกัน
อืม ดีเลยค่ะ
ค่ะ นั่นแหละค่ะ ทำให้รู้สึกว่า เอ่อ การไปกินข้าวด้วยกันก็มีความสุขขึ้นมาค่ะ
ค่ะ
ใช่ แล้ว แล้วอย่างของคุณนะคะ เคยแบบมีช่วงเวลาหรือว่ากิจกรรมไหนไหมคะ ที่ช่วยให้คุณรู้สึกว่า มีความสุขขึ้นมาแบบที่ไม่คาดคิดอะค่ะ?
ก็มีเหมือนกันค่ะ อย่างของเรา คือ เราอยู่ชมรมตีแบด แล้วก็พาเด็กน้อยไปตีแบด ซึ่งเด็กโรงเรียนเราค่ะ เป็นโรงเรียนที่มีเด็กยากจนประมาณ 50% อย่างสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เราพาเด็กไปตีแบดในโรงยิมเขาก็มีความสุขแล้ว เหมือนเราได้ช่วยเขา เรารู้สึกว่า เรามีความสุขมาก อย่างเป็นเรื่องเล็ก ๆ เรารู้สึกว่า เด็กคนหนึ่งเขาริมฝีปากแตก เราก็สังเกตมานาน เราก็เลย อะ ซื้อลิปมันไปให้เขา แล้วเขาขอบคุณเรา ซึ่งเราไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งเล็ก ๆ แบบเนี้ยจะทำให้เขามีความสุข ก็เลยรู้สึกว่า กิจกรรมที่ทำกับนักเรียนเนี่ยค่ะ เช่น ตีแบด มันก็ทำให้เราออกกำลังกาย มันก็ทำให้เรารู้สึก ไม่เครียด ประมาณนี้ค่ะ กิจกรรมที่ทำกับนักเรียนนี่แหละค่ะ ทำให้รู้สึกว่า เรารู้สึกดี รู้สึกมีคุณค่า ประมาณนี้ค่ะ แล้วของคุณละค่ะ?
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ก็ ก็มีเหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนนะคะ แบบว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าชวนกันไปนวด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า เหมือนการขี้ได้ไปนวดอะค่ะ มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลาย แล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะ ใช่ เพราะว่าเหมือนการไปนวดก็ทำให้แบบรีแลกซ์ร่างกาย แล้วก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายโดยการที่แบบเราได้ แบบบรรยากาศแบบว่าใน ในสปา ใช่ไหมคะ มันก็จะมีกลิ่น มีอะไรอย่างเงี้ย มีเพลง ก็ทำให้เราแบบว่าเคลิ้ม ๆ อยากจะแบบหลับไปเลย ก็รู้สึกว่า มันเป็นกิจกรรมที่เราได้เหมือนดูแลร่างกายเราด้วย แล้วก็เหมือนได้พักสมองอะค่ะ แล้วก็ไปนู่น แล้วก็เหมือนเป็นการ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะค่ะ เป็นการที่แบบใช้เวลาให้มันแบบว่า เอ่อ ในการแบบว่าอยู่ในสปา แล้วก็นวดผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจด้วย ก็รู้สึกว่า ทำให้มีความสุขขึ้นมานะคะ ก็รู้สึกว่า ตอนแรกก็อาจจะ อืม การนวดอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้แบบดูว่ามันอาจจะมีความสุขขนาดนั้น แต่ถ้าลองได้ไปนวดอะค่ะ ใช่ ก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นมา แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคุยกับเพื่อนมั้ง บางครั้งเพื่อนก็จะรู้สึกว่าปวดเมื่อยร่างกาย เพราะว่าการทำงานก็อาจจะเป็น Office Syndrome อะไรอย่างงี้ มาได้นะคะ ใช่ ก็
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ
เหมือนก็จะชวนกันไปนวดค่ะ ถ้ามีเวลาว่าง ใช่ค่ะ อา แล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะ ก็คือ ที่กลับมาทำเร็ว ๆ นี้ ก็คือการไปร้องคาราโอเกะค่ะ ก็รู้สึกว่าเหมือน เอ่อ เราได้ร้องเพลงที่เราชอบน่ะค่ะ แล้วก็เหมือน
ค่ะ อืม ค่ะ
เป็นการที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนน่ะค่ะ ได้ไปร้องเพลงด้วยกัน ไปเต้น ไป อะไรอย่างเงี้ย ใน ในห้องคาราโอเกะ ก็รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผ่อนคลาย แล้วก็ มีความสุขขึ้นมา เพราะว่าเพื่อนเรากับเราก็จะวัยแบบเดียว ๆ กันอะค่ะ การที่ได้ร้องเพลง ก็จะเป็นแบบ เพลงที่เรา 2 คนก็รู้จัก แล้วก็เป็น ยุค ยุคเดียวกันน่ะค่ะ ก็ทำให้แบบว่า มี ก็คือความสนใจในแนวเพลงคล้าย ๆ กัน ก็ทำให้รู้จักเพลงนั้น แล้วก็ร้องออกมาได้ แล้วก็ทำให้มีความสุขได้ค่ะ ใช่
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ค่ะ แล้ว แล้วของคุณแบบว่า ความสุขในชีวิตประจำวันน่ะค่ะของคุณ เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ? เมื่อเทียบกับตอนที่ยังเด็กอะค่ะ
ค่ะ เปลี่ยนไปมาก มาก ๆ เลยค่ะ ตอนที่ยังเด็ก แล้วก็ เหมือนแค่เล่น ๆ ไปวัน ๆ พอถึงจุดหนึ่ง พอเราโตขึ้น เราก็เริ่มติดซีรีส์ แล้วก็ดูยูทูบ ดูทางสตรีมต่าง ๆ เรารู้สึกว่า เหมือนชีวิตเราอยู่แบบนั้น เรา อ่า เป็นติ่งเกาหลี เชียร์ Idol ความสุขตอนนั้นคือ เรามีความสุขที่เราดูซีรีส์แล้วก็เชียร์ Idol โหวต ประมาณนี้ค่ะ คือความสุขเราจะหมุนรอบ Idol เพราะปัจจุบันเรารู้สึกว่า เรามีความสุขกับการทำงาน กับนักเรียน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น ตีแบด ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มันดี แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราจะชอบศิลปิน ดูละคร ดูซีรีส์ ค่ะ ก็ประมาณนี้ แล้ว ล ของคุณล่ะคะ? เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง? เมื่อเทียบกับตอนที่คุณยังเด็ก ค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา อืม ค่ะ ก็ ส่วนตัวก็คือแบบว่า เอ่อ ถ้าเป็นสมัยเด็กอะค่ะ เราก็อาจจะอยากที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะ เพราะว่าไปเจอเพื่อนไปอะไร อย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่า เป็นความสุขในวัยนั้น การที่แบบว่าเราได้ไปเรียน แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตอนกลางวันในกลุ่มที่เราชอบ แล้วก็ตอนเย็นเราก็อาจจะแบบว่าไป ก็ไปกินข้าวกัน ไปร้องเพลง ไปเต้นอะไร แบบว่าก็อยู่ในห้องมันก็จะมีแบบโพรเจกเตอร์ใช่ไหมคะ ก็จะฉายแบบ เพลงอะไรที่เราชอบ แล้วก็จะแบบเล่นกันในห้อง อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า ก็ ถ้าตอนมัธยมอะค่ะกับตอนมหาลัยก็จะคล้าย ๆ กัน แต่พอตอนเนี้ยค่ะเรา เราเป็นแบบว่าเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะเป็น ก็จะเปลี่ยนไป แบบว่าความสุขในชีวิตประจำวันก็คือ อาจจะเป็นการที่ทำงาน แล้วก็อาจจะเป็นการนัดเพื่อนไปกินข้าวในห้าง เงี้ยค่ะ หลังเพื่อนเลิกงาน ใช่ ก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะ ก็ จะไม่ได้เจอแบบเพื่อน เยอะ ๆ เหมือนสมัยก่อนน่ะค่ะ ที่เราจะต้องแบบไปเรียนไปอะไรด้วยกัน แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็จะแยกกันน่ะค่ะ ต่างคนต่างทำงาน ไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นการที่แบบว่า
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
โทรคุยกัน หรือไม่ก็อาจจะนาน ๆ นัดเจอกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า เออ มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นการแบบว่าติดตามเพื่อนใน Social Media แทน อย่างเงี้ยนะคะว่า แบบอัปเดตข่าวสารว่า เพื่อนตอนนี้เราแบบ เป็นยังไงบ้าง แบบมีความสุขไหม หรือว่าเขาแบบไปเที่ยวที่ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า อืม ค่ะ ใช่ ก็ ก็เหมือนได้คุยกับเพื่อนแบบว่าทางออนไลน์ ทางแบบว่า เอ่อ ทางโทรศัพท์เสียมากกว่านะคะ แต่ก็เข้าใจค่ะ เพราะว่าเหมือน พอเรา เอ่อ เปลี่ยนช่วงวัยอะค่ะ เราก็มีหน้าที่รับ ความรับผิดชอบ ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการทำงาน ใช่ไหมคะ มันก็ต่างคนก็ต้องต่างทำงานแบบว่าในสายที่ชอบ บริษัท ที่ ที่เราอยากจะทำนะคะ ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็เข้าใจค่ะ แต่ก็สุดท้ายเราก็ยังมานัดเจอกันได้ค่ะ นะคะ ก็รู้สึกว่านี่แหละค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ ความสุขในชีวิตประจำวันน่ะค่ะก็เปลี่ยนไป ถ้าเทียบกับในตอนที่เป็นเด็กอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม เหมือนว่าเราคุยกับเพื่อน ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ใช่ ค่ะ ก็ ค่ะ ก็เข้าใจนะคะว่า เหมือน
อือ ค่ะ
มันก็อาจจะเจอกันยากขึ้น แต่ก็ เหมือนเพื่อนเราก็จะน้อยลงด้วย แต่ก็เหมือน มันได้คัดกรองอะค่ะว่า แบบเพื่อนคนไหนที่แบบ เรายังสนิทกันอยู่บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน เขาก็จะติดต่อกันอยู่ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ เหมือน ค่ะ เหมือนเราคุยกับเพื่อนก็ทำให้เรามีความสุข ค่ะ ทำให้เรารู้สึกเครียดหรือเหนื่อยน้อยลงนะคะ มันก็ส่งผลต่อความสุขในชีวิตของเรามาก ๆ ค่ะ
อืม ค่ะ อืม อา ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ ก็ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาแชร์วิธีเกี่ยวกับการรักษาความสุขอะค่ะในชีวิตประจำวันของคุณน่ะค่ะ
ค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ เพราะว่า เรื่องเล็ก ๆ ของเราก็อาจจะทำให้เรามีความสุขได้ค่ะ
ค่ะ ใช่ ไว้มีโอกาสหน้า ไว้ก็ เอ่อ มาแชร์ไอเดีย มาคุยเกี่ยวกับ topic อื่น ๆ นะคะ ยังไงวันนี้ ก็สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ